Um, aside dun sa pag-vivideoke, pag ah, be bake, alam mo pwede ka naman mag videoke kahit huma kahit hindi ka gumamit ng microphone, yung kumakanta-kanta ka lang? Manood oo man eh, ah, makinig ka lang ng music, yun isa din yun sa nakaka nakaka-gaan ng damdamin. Panonood ng mga pelikula, mga series. Oo isa din yun sa i ti ano naman siya ready available naman yan. Kung wala ka namang internet, ah, ano bang pwedeng magbasa. Ah, karamihan sa mga kaibigan ko nagbabasa din sila ng mga novel, o kaya naman mga depende sa anong genre ang gusto nilang basahin. So yun, isa din yung ang pagbabasa, nakakatulong din yun sa mental health. Mas maganda siguro kapagka informative yung binabasa mo din. Di ba? Lalong-lalo na kung may kung may prob kung ano man yung problema mo, baka yung solusyon, mahanap mo dun sa binabasa mo, di ba?
Acapella na lang. <chuckles> Oo. Oo. Mm. Pwede rin naman yung fiction pero mas maganda 'pag informative.
Correct, oo. Kasi naka oo, baka makahanap ka ng solusyon dun, so mas maganda yun.
Ah, okey. Tama yan 'no. Na parang hindi mo naman kailangan ng engrandeng mga activities talaga. Para makapag-relax kumbaga parang kahit pag nasa mismong bahay ka lang, may mga bagay ka din naman na magagawa na simple lang. Pero talagang effective, hmm.
Oo. Oo. Hmm. Correct totoo yan.